ね、それで4時から5時までの間に何があるんだみたいな。
そうなんです。 そう。すまあね、そうなんですよ。だから、やっぱり普通のまあ、ね、会社だったら、まあごじとかに終わって、ま、みんなその帰るじゃないですか。それとやっぱ車の量も増えてくるから、まあね、あの、わかるんです。でも5時4時の方が絶対いいと、まあうん、30分で家に帰れるのと1時間15分から1時間半かかりますって言われたら、でしょうでしょう？「4時に帰してくれよ」ってなるじゃないですか？
ね。うーん。 うん。ん。、 うん。 うーん。 うーん。 そうだね、うん。 うんうん、うーん。 それきついよな、それ。うーん。ね。 いや、わかりますわかります。そう。
でしょ？そうなんです。うん。どうしましょ、これ。
ね。 え、でもそれを、じゃあどうしましょうってあの、まあその
うーん。
上司の方の
うん。
判断で早くなるもんならいいんだけど、そこですよね。
うんうん。 そう、そこで、この人っていうのは、まあ、今まで見てきて、そういうことをやってくれないと思うんですよね。<laughs> なんか愚痴みたいになってるけど、この人はね、やらない。うん。
うん。 うん。 うん。 <chuckles> あ、そういうことね。<laughs> へえ、ん、いやいやいや。いやいやいやいや。すってことは
そう。 うん。

あのね、ちょっと相談させていただきたいんですけど、あの、私ね、今ね、ハイブリッドで働いてるんですよ。そう、で、ハイブリッドって言ってもかなりゆるいハイブリッドで、毎週火曜日だけオフィスに行かないといけないんですね。でそうなんです。で、車で通勤してるんですけど、すうん、あのだいたい、その、火曜日って私、ま、夕方の4時ぐらいになると、ま、もうオフィスを出て、で、あの車を運転して帰るんですけど、なぜかっていうと、ま、トラフィックっていうかその混むじゃないですか。あの、渋滞があるから。で、だからその渋滞を避けるために、ま、本来であれば5時までいなきゃいけないんだけど4時に出てるんですね。そうなんです。で、だけどこの前、ま、そそういう人が多いんですよ。そのチームの人だいたいみんな4時に出るんですね。あの渋滞を避けるために。
うんうんうんうんうんうん。 あ、そうなんですね。へえ。 うん。 うん。 あ、そうなのね。うん。 あ、車。うん。 うん。 うん。 ああ、そうなのね、うんうんうん。 はい。 ああ、はい、渋滞ね。うんうんうん。 うん。 うん。ああ、そうなのね。うんうんうんうん。へえ。 うん。 うん。 うんうんうんうん。 はい。
で、だけどこの前その会社から連絡があって、火曜日っていうのは、あの9時から5時までですと。なので5時までいてくださいというようなお達しがあったんですね。
はい。うん、うん。 おお。ああ。 ね。

うん。あ
は、どうしてるのかっていうのは知りたいよね、あとね。
いや、そこもね、だから他の部署なんて、あの、結構自由なんですよ。だから火曜日にきっちりきっちり着てるのって、ほんとに私たちのチームぐらいで
うん。 うん。 あ、そうなの？おおお、うん。
そう、他の大きいまあ、こうチームチームってゆうかね、まあ、なんなんかまい100人、120人ぐらいバンといるんです、あの、チームで。で、その私たちのいるまあ、そのちっちゃいチーム、その中にいるちっちゃいチームっていうのは、まあ、ま、12、3人ぐらいなんですけどそうなんです。で、そこだけでそういうこと勝手に言い出してるんですよ。でも、かむの100人ぐらいの人っていうのは
うんうん。 ああ、はいはいはい。うん。 うん。 うん。 ああ、そうだね。うん。 いや ね。 うん。
もうすオフィスで会うこともないし、なんかつきいっかいの、なんか全体のミーティングの時だけにしか顔を合わすこともないんでそう、そう、も、だからこれね、私ね、やっぱりね、この上司だなと思って。これこれが結構あの勝手になんかそういうことをゆってるなって思ってるですね、なんか、すうーん。その、ううん、そのマイクロマネージメントいらんっていう感じなんですけど
ああ。 あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。 え。 ん、ああ。 うん。へえ。そっか。ん。 ああ。
なんか突然そういうことになっちゃってね、あ、でもちょっと私、次、あの、火曜日行った時に「それ8時-8時4時ってありですか？」って聞いてみようかな、じゃあ。
ええ、え、そうなの。 うん。 ああ、そうね、うん、1つはその手。で、も1つは、いや実は言うと、くその会社のこう規則とかルールってどっかに書いてあるはずで、ほんとは。いや、そんなのないっていう時に、あの、うそういう人って、正論で攻めていくともっとかろかりがりしちゃうので、ちょっとあの工夫して周りから攻めた方がいいかなみたいな。うん、そうなんですよ。うん。
うん。 はい。 そうですよね。 うん。 うん。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 そうでそそうですよね。なんかこう、やんわりとなんか「何の根拠でこの」 「9時5時なんですか？」っていうようなこと聞いても大丈夫ですかね？
そうだね。うーん。 ん、ね、そう思いました。あとは、周りに中にその上司の上司と仲のいい人がいれば、ちょっと聞いてみるとかね。え、いや、ようれよんそれも聞きますね、はい。
うん。 うん。 うん。 確かにね。 そう。 うん、それちょっとそれ、次の火曜日やってみますね。
うんうんうん。ああ、ね、ちょっとやってみてください、是非。
うん。 やってみます。うん、あの8時4時、それ私、そんその案ちょっと行けるかどうか確認してみますね。はい。あ、うん。
ね。 うん。 うそうだね、うん。別に問題ないはずなんだけどな。
ですよね。うん。今日はどうもありがとうございました。
はい。とね、ほんとに。あ、こちらこそ、はい、なんかいっぱアイディア出せて良かったです。
ちょっと頑張ってみます。 ありがとうございます。はい。
はい、ありがとうございました。
つれいします。